Iya ya, bener.
Oke, Kakak masih ada yang mau diceritain gak kira-kira?
Ya palingan itu sih Kak, yang kalau misalnya tentang jalan santai, yang gak ada pengalamannya, yang di akunya mungkin itu yang yang sering ya, yang sering dilakukan ya, sekarang tuh juga masih berkesan sih, masih ada, eee, memberi pengalamannya sih, gitu.
Oke, makasih ya Kak, udah ngomong sama aku, karena udah bahas-bahas tentang jalan-jalan, entah itu ke pantai
Wah, gak apa-apa sih. Ya barangkali bisa bisa terinspirasi kan, juga pengen coba kan.
Iya sih, bener banget, apalagi yang, eee, jalan pagi itu, atau apalagi kalau jalan paginya ke tujuan wisata, <chuckles> soalnya ke pantai itu enak banget gak sih?
Mh Ih! Ed it itu seru banget, seru banget. <chuckles> Oke deh, sip sip. Kapan-kapan kita bisa bisa ketemu lagi deh Kak, ya.
Oke oke. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi lain waktu.
Siap, siap.
Makasih.
Ya, sama-sama Kak.

Boleh nggak diceritain dari awal, eee, waktu itu kamu jalan-jalannya, eee, ke mana, terus sama siapa, dan rencananya waktu itu gimana?
Eee, waktu itu sih jalannya sama keluarga sih, keluarga, s ada anak, istri ji gitu kan, terus juga ada mertua gi jadi waktu itu jalan-jalannya ke spot wisata di kotaku tuh yang kayak pantai gitu. Nah cuman di situ ada tempat spot yang maksudnya itu bagus banget buat keluarga, maksudnya dia juga ada untuk makannya, tempat makannya ada, terus view-nya tuh laut gitu kan. Dan itu bener-bener enak banget sih.
Mhm. Oh, oke. Oke. Jadi fasilitasnya mendukung ya, buat ramah keluarga.
Mendukung. Bener, bener banget. Ada parkirannya juga kan. Jadi pokoknya kalau pas udah sorean tuh enak banget sih ke sana i sih.
Mhm. Eee, terus, e apa sih kayak pengalaman yang bikin berkesan di situ? Kan, eee, ada sih, eee, di antara waktu-waktu itu pasti ada yang berkesan nih.